Iya, jadi yang pertama itu kan ada namanya waktu itu ya, jualan jalurnya itu s SMPTN gitu ya. Nah, itu tuh jalur raport. Iya iya itu jalur raport gitu ya jalur nilai heeh jalur undangan gitu. Iya iya undangan undangan, Kak. Nah, itu kan memang mungkin dilihat juga ya dari nilai gitu ya, terus mungkin grafik kita gitu ya pas mau masuk gitu. Nah, di situ aku enggak masuk ya, enggak tahu kenapa tuh. <laughs> Mungkin ada yang lebih besar kali ya gitu. Nah, terus kemudian, nih iya. Terus kemudian yang kedua gitu ya karena itu enggak berhasil. Tentunya dong gitu ya, nyoba gitu, nyoba SBMPTN gitu, Kak.
SNMPTN. Oh iya undangan ya? Eh undangan enggak sih? Bener bener, oke oke. Ya. Oke oke. Mungkin ya.
Nah, ini kan memang dia tes tulis heeh jadi tes tulis ya, logika, terus banyak lah, eee, bottom tesnya gitu ya. Dan itu tuh aku juga mempersiapkan ya sebelum sebelumnya gitu, jauh-jauh hari gitu ya, dari setelah aku SMPTN gagal tuh aku udah, sebenarnya udah langsung kayak persiapan gitu dan aku udah beli bukunya gitu ya, tips-tipsnya gitu, terus aku ngerjain try out-nya gitu. Namun entah kenapa gitu ya, sebenernya nilai aku enggak enggak kecil-kecil banget gitu ya. Entah mungkin gara-gara persaingannya yang ketat gitu. <chuckles> Nah, aku itu gagal lagi. <laughs>
Yang tes tulis ya? Ya. Ya. Betul. Oke terus terus, habis habis SNMPTN, eh sorry habis SNMPTN, bener ya yang jalur undangan itu, terus SMBPTN, ternyata belum berhasil, terus akhirnya nyoba lagi apa gimana, Kak?
Heeh. Nyoba lagi, Kak. Jalur mandiri, Kak.
Waduh gimana tuh jalur mandiri?
<laughs> Nah, jalur mandiri di sini tuh sebenarnya ya, itu enggak terlalu banyak saingannya gitu ya. Cuma di sini, itu siapa yang mungkin uang pangkal ya paling banyak gitu, Kak.
Oh ya ya berarti, uang menentukan juga ya?
Jadi dilelang gitu loh. Betul. Nah, jadi waktu itu, yang, eee, pokoknya kan nilai gitu ya, nilai aku tuh mirip-mirip gitu ya sama yang lain gitu. Nah, namun kayak di di penentuan itu adalah di uang pakalnya, siapa yang berani lebih besar gitu. Nah, tapi kan aku bingung juga ya, aku kasihan gitu ya sama orang tua gitu kalau misalkan harus bayar segitu nominalnya lumayan banyak. Terus juga nanti berat juga di UKT aku gitu, karena kan pasti ya, Kak. Kalau di jalur mandiri itu beda. Uang kuliah tunggal iya.
Ya Oh gitu. Betul. Ya ya, oh, UKT tuh ini ya? Oh, gitu ya? Oh berarti UKT yang jalur SBMPTN sama mandiri tuh beda ya?
Beda beda, dia lebih mahal, Kak, kalau jalur mandiri itu.
Oke oke oke. Ah, ini baru tau sih aku, <chuckles> oh, ternyata lebih mahal ya.
Nah Iya, jadi kan lebih berat juga ya gitu. Jadi ya udahlah akhirnya gitu aku tidak, memutuskan untuk lanjut gitu ya. Jadi aku waktu itu memilih untuk rehat dulu gitu ya sambil mikir ini mau gap-year atau mau ke swasta gitu, Kak.
Oke.

Oh, iya iya iya, 2 itu, ya? Teknik Nuk Nuklir I IGM sama e UGM sama ITB. Oh, berarti memang dari sebelum kuliah memang sepengen itu ya, sama teknik nuklir, apa gimana?
<laughs> Iya iya. ITB. Betul. Iya, jadi, waktu itu sebenarnya aku tuh terinspirasi ya, gitu ya. Dari dari film Jepang, Kak, gitu, dan film tentang pembuatan itu loh, eee, nuklir, gitu ya. Nah, itu tuh, aku tuh penasaran sebenarnya, ini kan bahaya, tapi, eh, kok bisa, gitu ya, dimanfaatkan dengan kalau dimanfaatkan dengan baik, gitu, bisa menjadi energi yang tak terbatas, gitu. Itu kan hubungannya sama fisika, kimia, gitu. Dan, aku cukup senang sih, gitu, makanya aku masuk ke situ. Tapi, enggak masuk sih. <laughs> Ujung-ujungnya, enggak masuk.
Mmm, gimana tuh? Betul betul. Betul betul betul. Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya tapi akhirnya memang, mungkin belum rezeki, ya? Akhirnya belum belum jadi ke teknik nuklir, gitu. Terus eee, gimana Kak? Akhirnya Kakak kuliah di swasta, apakah pengambil jurusan yang sama juga, teknik nuklir? Atau mungkin teknik yang lain, apa gimana?
Betul. Betul betul. Nah, jadi waktu itu memang kan, swasta kayaknya enggak ada ya, yang jurusan serupa, gitu Kak. Dan, aku cukup bingung nih ya, mau gap year, apa, mau lanjut, mungkin swasta, tapi kan beda pasti jurusannya, gitu. Nah, jadi waktu itu mungkin karena aku kan aku mikir lagi ya, kalau gap year, berarti aku harus nganggur setahun, gitu ya, gak ada ngapa-ngapain, gitu Kak. Sedangkan, gitu ya, eee, teman-teman aku udah pada ini, udah pada mulai berangkat, udah pada kuliah gitu, ada yang mungkin kerja gitu, sebagian, gitu. Jadi, aku di rumah aja terus, bosen Kak. <laughs> Nah iya, jadi, akhirnya ya udah deh kita betul, iya, jadi akhirnya
Iya iya. Iya. Mmm. Oh, gitu? Eee, pertimbangannya ya, berarti? Oh, dari daripada membuang waktu mungkin, gitu ya, pertimbangannya?
Iya, betul. Jadi, akhirnya
Akhir akhirnya ngambil teknik apa tuh, di swasta?